ده ولد، ولا حد يسمَع عنّه أي حاجة خالص، ولا الهوا يعني أنا فاكر آخر مرّة شفت فيها ماتشات كانت في أيام أمّا كان النادي الإسماعيلي انا ماسك نفْسَه مثلًا. بعد كده كله راح خلاص، ما عدش في ولا اسم.
آه. أصل أنا بقى لي فترة ما سمَعِتش عنه حاجة. إمم. إمم، إمم. انهارده بقى ف في فريق، اللي هو Pyramids دوّة، اللي هو ده يُعتبر إيه، يعني إيه، إلى حد ما يعني، فريق يعني.
إمم. امم. والله، أنا ما سمعتش خالص. باقول، لك أصل بقالي يجي من 10 سنين مثلًا، والّا أكتر، ما ما ما لياش علاقة خالص بال بالكورة خالص بصراحة. أنا باعرف إن الأهلي هنا في أمريكا بيلعب أهوة أصلًا، وما أعرفش حتى بيلعب في إيه، والّا بيلعب في نادي إيه، والّا بيلعب أصلًا في بطولة إيه. هو كأس العالم للأندية دي تقريبًا، صح؟
إمم. إمم. أيوه، أيوه.
آه، فحتى م أصل خلاص، أنت بت بقيت بتحب إنّك عاوز تشوف ماتشات مُنتخب البلد نفْسَها. إحنا حلوين أوي في الأندية، أفريقيا وبطل مش عارف مين، وبطل مش عارف مين، أصلًا فبقى نفسي المنتخب نفْسَه بقى اللي يبقى كويّس، أنا ما لي ومال الأندية ن
أيوه. أيوه، صح. ما هو هاقول لك ليه، ما هو مثلًا فريق زَي الأهلي مثلًا أكيد طبعًا فريق قوي، عشان في كل اللعيبة ه يعني واخد بالك هيلاعب فريق تاني برضه قوي من من دولة تانية. ما هو ما هو ده كأس أفريقيا، فاهم.
تمام. إمم. بالضبط.
أو كأس الأمم، فأنت ف فهنا فعلًا بتحس، صح زَي ما أنت قُلت، بتحس بماتش متعادل إلى حد ما. يعني مثلًا الأهلي بيلاعب الوداد المغربي مثلًا، ده ماتش قوي.
إمم، صحيح. إمم.
ده ماتش بالعقل كده، ما هو ليه؟ ما هو الوداد برضه تُعتبر من الفرق ال القوية في المغرب، هتلاعب الأهلي، اللي هو أصلًا ما فيش غيره أصلًا في مصر، وهكذا.
صحيح.